<chuckles> Sí verdad, como dices, si no, nos llega un rollo, no, es algo de lo más importante el el salario. Yo ya estaba feliz porque, tenía suficiente para pagar, eh, las deudas del mes y tenía un poquito más para, este, para ahí ahorrar aunque sea un poquito, ¿no? Pero así, como dices, el balance se puso muy pesado y sí demandaban más. La verdad no estoy seguro qué hubo un cambio de un año a otro, no sé, bien qué pasó dentro de la compañía, pero, sí nos afectó bastante.
Claro. Entonces, en este punto, ¿tú, a lo mejor, no crees que fue tu culpa, o fue culpa de los que, eh, dirigen la empresa?
No, ahí sí yo creo directamente culpa de ellos, como tal yo seguía haciendo bien mi trabajo, solo, como te comento, empezó a hab a haber mucha más demanda, mucha más demanda, y era de estar prácticamente las 8 horas que son laborales, verdaderamente enfocados, sin poder, eh, tomar un descansito, un tiempo para ti. Y entonces, sí, por eso me salí.
Okey. Ujú. Era más estresante, más más exigente, ah, ¿cambiaron, eh, algún en algún punto los dirigentes o el, digamos, el supervisor?, que eso provocara que el ambiente de trabajo se volviera más más hostil, ¿verdad? Bueno, es a lo que más o menos, eh eh, trato de entender en tu en tu plática.

Exacto. Bueno, y ahora, en el trabajo actual, ¿consideras que el sueldo refleja realmente el esfuerzo y tu experiencia en la que estás poniendo?
Bueno, prácticamente empezamos otra vez de cero, entonces creo por ahora que sí. Y espero, como te comentaba también, que es una parte muy importante el crecimiento, espero seguir encontrando de eso.
Muy bien. Entiendo. ¿Y cómo decides si vale la pena cambiar de trabajo por uno por un mejor salario?
Eh, bueno, el aparte del salario, también a lo mejor que te ofrezcan una mejor oportunidad, mejores beneficios, o que sea un mejor ambiente si vienes saliendo de un lugar que no era tan bueno.
Ujú. Exacto, en ese punto, el crecimiento, ¿verdad? eh, ¿te importa más el sueldo físico? Eh, o también el s perdón, el que sea el sueldo fijo o las oportunidades de crecimiento.
Creo que ahí es importante encontrar un buen balance, igual conformarse con un sueldo que no sea tan matado, pero que sí veas proyección a futuro para tu carrera y que te puedas seguir desarrollando, ya que donde estaba, pues no no había nada a futuro ahí donde estaba, me iba a quedar.
Claro. No veo motivación, ¿verdad?
Sí, ¿no? Para nada.
Bueno, ¿y y crees que el dinero puede motivar, o realmente fue lo contrario?
No, siento que sí puede ser una buena oportunidad, eh, para motivarnos. Como te digo, ahí solamente que no había ningún tipo de incremento salarial ni nada. Sí hubiera habido, yo creo, aunque hubiera sido el doble de trabajo, podría yo haber continuado ahí.
Ujú.